М, ну, потому что это, м, приятно. <chuckles> Когда комфортно, это же приятно. А чё плохого-то в этом? Мне кажется, ничего. А, ну, поэтому многие и, м, любят эту зону комфорта, а, пребывать в ней и наслаждаться жизнью.
Но ведь иногда комфорт, когда понятно, что для того, чтобы попробовать что-то новое, то есть получить какой-то рост, да, из этой, а, зоны комфорта, то есть привычки, можно даже сказать, нужно выйти. Ведь, э, есть такое же и понятие, что, а, многие люди, они стремятся к росту. Но если всё-таки для того, чтобы расти, нужно выйти из зоны комфорта, то как тогда расти, если ты всё-таки любишь этот комфорт?
А, я думаю, что как раз, а, м, большинство людей, скажем, э, как есть слово, большинство обывателей очень любят находиться в зоне комфорта. Это, э, иллюзия о том, что все хотят развиваться- ничего подобного. Люди хотят, а, иметь своё гнездо и в нём, а, почаще находиться. По необходимости выходить на работу. А так, кайфовать и вот, м, работать, э, минимальную работу, которая позволяет им выжи ну, как бы жить нормально. Вот и всё. Э, многие люди и там отдыхать почаще, и, в общем, наслаждаться жизнью. На самом деле вот эти все стремления к, а а, развитию там, бизнесу, ещё чего-то- это это не для всех абсолютно точно, а скорее даже для меньшинства. Вот это постоянное постоянные изменения и постоянные, а, м, потрясения- это вообще для очень небольшого количества людей. А когда человек в, а, зоне комфорта, скажем так, в в налаженной жизни хочет каких каких-то изменений, ну, он там, не знаю, идёт в горы куда-нибудь, там Эверест какой-нибудь покоряет, э, прыгает, а, с с, э, парашютом 1000 раз или ещё что-нибудь. То есть человек всегда придумает себе, чем заняться и как выйти из этой зоны комфорта. Он может, э, м, так сказать, быть каким-то, а, любителем вот этих, э, м, вспле всплесков, э, гормональных, э э, эмоций, да, он найдёт обязательно.
А. <laughs> Так. Мгм. <chuckles> Эмоции? Мгм. Слушай, ну а вот люди-карьеристы? Ведь они для того, чтобы, а, быстро и уверенно расти по ка по своей карьерной лестнице, они всё равно постоянно выходят из зоны комфорта. Ты считаешь, что таких людей а, ты считаешь, что их меньшинство всё-таки, этих людей?
Н не обязательно. М.

Н-да, я думаю, что далеко не все. Ам, ну как бы люди-то разные, на самом деле, и, м, <grunts> далеко не все, э, у, м, начальники. Ну начальников меньшинство, да. Те, кто к так сказать, ползут по карьерной лестнице, они всё-таки в меньшинстве обычно находятся-то. Большинство- это вот масса работников, которые приходят на работу, чё-то делают там не ну неважно, это в офисе или на производстве, или ещё где-то. Люди каждый день им им привычнее, им легче просто ходить на работу и не задумываться о каком-то там ка карьерном росте. Но если получается так, что они продвигаются по этой карьерной лестнице, ну они будут рады. Но так, чтобы, э, большие усилия для этого предпо предполагать, большинство не будет никаких усилий. Пришли на работу и работают её десятки лет.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, я поняла то, что ты имеешь в виду. То есть, э, действительно, а, есть такая тенденция, что всё-таки комфорт, он всегда более привычен человеку и более, наверное, нужен. Потому что не все всегда, а, согласны выходить из этой зоны и, наверно, предпочтут именно находиться в зоне комфорта, нежели там выйти из неё и попробовать что-то новое. Вот, поэтому спасибо тебе большое за наш диалог. Он такой разносторонний.
Пожалуйста, да, спасибо за вопросы. Было действительно интересно и на некоторые вещи для себя сформулировать, м, тоже. Ну а как не застрять в зоне комфорта, или застрять или нет, я думаю, что каждый решает сам. Ам, э, вот. И делает свой выбор каждый день. Да, спасибо.
Да, было интересно. Мгм. <chuckles> Да, согласна. Спасибо большое тебе за диалог. Пока.
Пока.